Н-да, слушай, ну я, м, понимаю это чувство разочарования. Если ты ожидаешь каких-то таких очень видимых результатов, ну и тем более, если раньше у тебя получалось, э, достигать каких-то более видимых результатов, э, то, конечно, это вполне нормально чувствовать немножко такое разочарование. Э, но с другой стороны, да, действительно, а, как-то перес м, полезно пересмотреть свои цели и подумать о том, что вообще реалистично, чего ты на самом деле хочешь. И, да, может быть, немножко как-то скорректировать, э, э, свои цели, чтобы не потерять мотивацию. Потому что если ожидания немножко завышенные и они остались с тех пор, как вот организм был гораздо моложе, да, там совершенно другой метаболизм и, э, другие предпосылки, э, то после 40 действительно, м, ты знаешь, организм может действовать по-другому. И может быть, э, цели можно тоже как-то немножко переформулировать, м. Потому что, ну, не всегда вот именно цифра на весах, она, э, самая главная. Есть много других параметров, на которые тоже нужно обращать внимание, когда вот ты устанавливаешь какую-то цель и пересматриваешь результаты.
Н-да. Мгм. Мгм. Ну да, то есть, знаешь, конечно, ну, глобально-то я понимаю, что результаты есть. Ну, по крайней мере, знаешь, у меня, э, там после похода к гастроэнтерологу, ну, вот, э, эм, двухгодичной давности он у меня обнаружил жир в печени, ну, сказал, что вот, ну, вот есть, э, гепатоз, да. Вот. Потом я ходила к нему не так давно на осмотр, и он сказал, что там всё в порядке, ничего нет. Я думаю, не знаю, может мой организм сначала выводит какой-то, знаешь- смешно, конечно, звучит- внутренний жир, а потом пе переходит на внешний. Я, знаешь, тоже пришла к доктору и говорю: "Слушайте, доктор, я уже правда устала. Какой-то организм у меня прям медлительный. И он как-то потихоньку-потихоньку". Он пытался меня успокоить, говорит: "Да делайте то, что делаете. По ходу работает, да?" Ну, по крайней мере, там изнутри всё красивенько. Вот. Поэтому, как бы, немного меня успокоил, но вот, э, и хотелось бы, чтобы за внутренним-то состоянием ещё как-то внешнее тоже подтягивалось, если честно.
Мгм. Н-да. Мгм.